Hmm, actually, hindi ako fan ng rewatching, eh. Kumbaga <clicks tongue> 'pag nag nag-try ako magre-watch ng naru ng s ng anime or series or pelikula, ah, iba yung feeling kasi ano na, eh, alam ko na yung nangyari. Oo, pero kung papanoorin ko siya, siguro mas ma fo-focus ako dun sa lines 'no, yung mga mind games dun sa loob nung ano, tulad nung pagiging anti-hero ni Itachi, mga gano'n. Siguro magfo-focus ako dun sa stories na, ah, nag
Hmm. Iba na talaga, eh, oo. <chuckles> M Mm. Oh, maangas din yung kay Itachi diyan, di ba?
Mm. 'Di ba madalas kasi nag 'pag mahaba yung series or yung story, ah, let's be honest 'no, minsan nagba-bypass na alam mo yun, dumadaan lang sa mata or sa utak natin 'yong story. Alam ting alam natin 'yong story, pero yung parang level of creativity nung authors na gan'to yung pagkaka-construct ng story, dun ako magfo-focus kapag ni-rewatch ko siya. Yun yung parang viewpoint ko dun. Mm.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Sabagay. Pero kasi merong mga ano din na bukod sa Naruto lang, ah, parang may mga ibang pelikula or anime din kasi na parang masyado ng OP yung mga characters nila kaya parang nakakaano na siyang panoorin, gano'n. Mm.
Mm. Mm. Nakaka-bore, 'di ba? Unlike dito nag-start siya from 0 talaga, 'di ba? Yung tipong mahina siya, mm.
Mm. At least 'di ba parang 'pag pinanood mo siya ulit ngayon, eh, parang hala, ang nostalgic niyang pak ano, yung pakiramdam, ganun.
<clicks tongue> Totoo, oo. Oo, actually ano, eh, ginagawa ko yun, ah. Hindi man exact scenes na nabanggit ko yung kay Jiraiya, pero pinapanood ko sa YouTube yung mga fight scenes na grabe, tulad nung laban nung ni Might Guy tapos na-earn niya yung respect na earn ni Mad ni Guy yung respect ni Madara kasi nasun nasuntok siya or something. Oo, yun.
Mm. Mm. Ayun, isa pa yun. Pero <giggles> at least 'di ba, kahit papano ang daming life lesson na matututunan sa Naruto kahit sabihin nating animation lang siya.
Mm. Totoo. Anime lang siya, mm, mismo.
Ayun. Ang dami kong natutunan din sa'yo sa mga shinare mo parang anda ano, ang nostalgic pakinggan. Maraming salamat sa mga shinare mo, ah.
Mm. Mm, walang anuman. Maraming salamat din sa ano, sa time at usapan natin kasi nag-enjoy ako at nakapag-reminisce ako ng gano'n, salamat.
Mm, <chuckles> ayun. Salamat. Paalam.

Grabe ka 'pre, joke lang. Siguro ano, parang papasalamatan ko ba siya kasi gano'n yung naging outlook niya and ang daming naglo-look up sa kanya na tao. Lalo na yung time nga na sinugod na 'yong ano, 'di ba? Dati parang parang ina-outcast-outcast siya. "Yun si Naruto ang baduy-baduy niyan," ganyan, 'di ba? Ang hina ang gusto ng lahat si Sasuke kasi ang cool, ang chill, walang may gusto kay Naruto. Eh, nung time na wala na si Sasuke, si Naruto na yung inaasahan nila, di ba? Yung
<laughs> M Oo, di ba? Ano sila, eh, gu gusto lang na si Sasuke nun kasi cool daw.
Mm. Mm, di ba yung iyak nga nila nun di ba nung sinira ni nung sinira ni Pain yung village, di ba, sinong umiyak nun, di ba si Sakura sumigaw siya, "Hala, Naruto!" 'Di ba parang goosebumps din yung moment na yun 'no. Ngayong inaasahan na siya, naging naging relevant naman si Naruto, di ba? So, siguro sabihin ko sa kanya, "Grabe ka 'tol, na-overcome mo yung ganyan 'no, by being positive. Oh, kinaya mo yun." Mm.
Mga ano, na Oo. <chuckles> Hmm, si Sakura na walang kuwenta, charot. <chuckles> <laughs> Kaya mo yun? Siya yung mhm, siya yung hinahanap in the end siya rin yung hahanap-hanapin pala ng mga tao. Sa likod ng pangungutya sa kanya.
Mm, di ba? That's true, mm, kaya mm.
Hmm, pero sa palagay mo? Ikaw naman, pano ka na-inspire ng Naruto para magpatuloy sa mga laban mo sa buhay?

Hmm, actually in daily life 'no? Kasi, ah, sa pakikipagsalamuha natin, sa totoong tao, di ba? Iba-iba yung stories nila, at iba-iba rin yung mga pinagdadaanan nila na hindi natin alam. So ina-apply ko lagi yung ganong klaseng outlook in life. Yung hindi ko sila ji-na-judge 'no kasi 'pagka nagkaroon ng pangunguna, 'di ba sa taong kausap mo, edi magkakaroon kayo ng misunderstanding. Although hindi naman magkaka-giyera siyempre tao sa tao lang naman eh. Pero magkakaroon ng misunder
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama nga naman. <giggles> Wala naman tayong wala namang mga ano eh, ano yun? Chakra? <laughs>
Oo, oo, wala namang ganun eh, 'di ba? Pero nagkakaroon ng misunderstandings and conflict. So, pwedeng maiwasan yun kapag in-apply mo yung mga understandings doon sa ay yung mga lessons na tinuturo doon sa series, 'di ba? Tulad nung isa, pangit yung ideals ni pain, 'di ba? Ano bang sinasabi niya dun dat sa series 'di ba? Ah, one shall one shall know true pain. 'Di ba?
Mm. Mm. Meron dun yung ano di ba? Yung oo, oo yan yun ang galing. <laughs>
'Di mo maintindi sa ang ang point niya, hindi mo maiintindihan yung nararamdaman niya until ma-experience mo yung pain itself. Eh, pano naman yung pano mo sasab 'di ba paano mo masasabi na pareho yung level of pain na na nararamdaman ng isang tao, versus sa kanya. Eh, yung kay Naruto painful din yung backstory niya although painful din yung kay Pain o kay Nagato yun yung actual name niya, 'di ba? Iba yung story niya, iba yung story na Naruto. Pero pareho lang naman painful yun eh, paano kaya magkakaroon ng compromise, 'di ba?
Oo. Parang ang selfish lang ng ganun. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo iba't iba iba't iba kasi ng pinagdaanan.
Mm, kaya it's better talaga in life na tayo, as humans, maging understanding tayo sa kapwa nating tao din. Ganun siya, ganun ko siya vini-view, hmm.
Mm. Sa mm, ang ganda, pero ikaw kung may pagkakataon kang makipag-usap kay Naruto naman nung, 'di ba, ah, knowing na sobrang bigat ng pinagdaanan niya, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
Mm. Mm.